えっと、あのいろんなこうメディアで、魅力的な悪役の人っていると思うんですけど、その魅力的な悪役って風に聞いて、一番最初に思い浮かべる、あの、人とかキャラクターって誰ですか？
うーん。 うーん。 うーん。 はい、あのですね、実はちょっと、えっと、そうですね、先ほど、うちょっと、え、見ていたもので、テレビであの、少しえっと、やなせたかしさんっていう、えっと、いわゆるアンパンマンの作者の方ですね、のお話をうん、そう、そうなんですね。めきめ結構すごい有名ですよね。で、あの方の特集をやったテレビをちょっと見まして。
はい。 はい。 うん。 ですよね、やなせさん、はい。 うん。 ええ、面白そう、はい。
うん、それで、なんかその中で、あの、まあ、ええ、いわゆる、ばいきんまんについてっていうことで話をされてたんですね。
うん。 おお、なるほど。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
はい。 そうなんですね。 ええ、私も全然知らなくて、すごい面白いです。はい。 あ、はいはいはい。うん、もう知ってます。 あ、そうなんですか？じゃあ、作詞もされてたんですね。 はいはいはい。 へえ。 はい。緑っぽい。 <chuckles> え、そうなんですか？ 最近の、あ、おっぱいあった、はい。 ああ、はいはいはいはい。分かるかもしれないです。はい。 すごいなんかあの、才能が色んな方面で <chuckles> ある方なんですね。知らなかった、はい。 うん。 ええ。 あ、逆に才能があったがゆえに、漫画家に行き着くまでに時間がかかったんですね。 へえ。 はい。 うーん、はい。
で、その中で、やっぱりその、アンパンマンってどっちかって言うと、何ですかね、うん、自分の頭を、あおおうあげたりとか、ちょっと、ううーん、ふ万人に受け入れられないんじゃないかみたいな意見もありつつ、ちょっとおかしうん、ちょっと、そうそうですね、そう、おかしおかしいじゃないですか、なんか、うん。
うんうん。 <laughs> うーん、自己犠牲のヒーローですよね。うん。 <laughs> 確かに他のね、キャラクターにはいないですよね。頭食べさせてあげるなんて。
そう。 そうなん、ね、なかなか新しいアイデアで、だけど、あの、やっぱりそうやって自己犠牲っていうか、まあそういうことをやなせさんはやっぱり、お伝えしたかったということで、あのアンパンマンを描かれたらしいんですね。で、それがもうすごく、う、なんだったらもう本を、ほんとにもう言わ言ってたのは、そもう本が擦り切れてしまうほど小さい子たちにこう図書館で読まれるような本になったと、いうことで、そう。
こんぷらしい。 うーん。 うんうん。そうですよね。私の友達の、あの、子供も、ちっちゃい時にもう何回も読んでましたもん。も。<laughs> はい。
うん。 あ、やっぱりそうですよね。そうなんです。で、私自身はもう結構、うん、大人になっていたので、アンパンマン自体はね、そんなにはすぐには知らなかったんですね。なんだったら私がね、高校生ぐらいかな、時に、アンパンマンがこうアニメ化されたらしいんですけど。
はい。 うーん。 はい。
うーん。なのでね、アンパンマン自身は本当に大きくなってから見た、どっちかっていうと、うん、ほんとに。で、ええ、そうですね。で、アンパンマン、逆に私は見向きも、ま、その頃は高校生なんでしなかったみたいなとこがあるんですけど、今、しゃね、国民的なこう、あの、物語、なってますけど。
はい。 うん。 はい。 はい。
うーん。で、その中で、ま、いわゆるキャラクター付けをする時に、まあ、そのやなせさんがもう、どうしても描きたかった部分っていうのが、あの、例えばですね、その、え、ばいきんまんとあとなんですか、あの、女の子。えっと、え、何何ちゃんでしたっけ、ばいあ、メロンパンナちゃんじゃなくて、ばいきんまんにこうついてる悪者の女の子いるあ、ドキンちゃん、ドキンちゃん。ね、ばいきんまんとドキンちゃんが前、この、ええ、その番組で出してたのは、ばいきんまんとドキンちゃんがもう本当に、あの、何ですかね、こう、もう、もう分かるぐらいの変装をして、もう全然ばれちゃうでしょっていう変装しつつも、誰でも分かってるでしょっていう変装をしつつ、ええ、アンパンマンたちのところにいて、何か、何かをくれというわけですよ。ま、ずるして何かをくれと。ま、いわゆる、うん、自分がばいきんまんだったらきっとくれないだろうから、あの、変装してもらいに行こうみたいな、魂胆なんですね、うん、まんか。うん。だけどもうほんとに、まあ、多分おそらく、ばあの、アンパンマンとか、そ他の人たちもバレているでしょうけど、まあ一応そうやっていて、で、何かをくださいと言って。そしたら、もう、ああって言って、アンパンマンはその品物を素直に差し出してくれるわけですよ。
はい。 メロンパンナちゃんですか？ ああ、ドキンちゃん。 はい。 はい。 うん。 はい。 うん、ふんふん。 おお、なるほど、はい。 うん。 はい。 ええ、そうなんですか。分かっていながらも。<chuckles>
うん。 うん、分かって、おそらく分かっているだろうっていうのはこうお話の中で前提にあって、分かっていても「いいよ、君が欲しいならあげるよ」っていう風に言ってあげるわけなんですよね。
はい。うんうん。 あ、はい。 ええ、優しいですね、アンパンマン。はい。
あ、優しいですね。で、アンパンマンって、でもそうじゃないですか。なんとなくこう、さっきおっしゃった自己犠牲の精神というか。ね、で、それはなぜかというと、あの、アンパンマンとその仲間たちっていうのは、人を疑ったりしないと。あなたのことを信じてますよということが、まず、ええ、基本にあってっていうことらしいんですね。
うーん。 そうですよね。 うん。 へえ。 はい、ほえ。そうなんですね。
うん、なんかそれだけのちょっと、おお、すごいですよね、なんか。そう。
うん、感動的ですね。<laughs> はい。
感動的ですよね、なんかその気持ちが。で、まあ、ばいきんまんはちょっとずる賢いところがあって、ま、そういう風にするわけなんですけど、自分のこう、利己、利己的な気持ちに沿っていくというか。
うん。 うんうん。
だけど、そういうく気持ちがあっても、いやいや僕たちは君のことを信じてるっていう、もうものすごい善良な、で、騙されても、また信じるっていう、っていうところが、先生は表したかったと。
うーん。 ええ。
そのうん、なんか、こう、アンパンマンたち、まあ、結局それでバイキンマンに騙されてそれを差し出すわけなんですけど、それでもいいよという気持ちが、ああ表したかったと
はい。
ていうところが、お深いなあと思って。
そうなんですね。じゃあ、もう、バイキンマンが、こう、いるからこそ、アンパンマンの、その善良さが、こう、浮き出るというか、そういう役割を持ってるっていうことなんですね。
でうーん。そう、うん。うん。 うん。 そうなんです。そそんみたいですね、本当に。で、で、バイキンマン自身も、わあるわくあの、悪い役じゃないですか、悪役ですよね、いわゆる言ってみれば。で、ほ敵ですよね。だけど、他の、まあ、ヒーローものにからすると、もう本当に憎めないじゃないですか、バイキンマンと、あとうん。
へえ。 はい、敵ですよね。 そうですね、ま、そんな、うん。可愛らしいと言えば、可愛らしいような見た目ですしね。なんか、いたずらっ子ぐらいの。
可愛らしい。 そう、で、ちょっとうんうん、そうなんですよね。で、それもすごい大事だったと。悪役の人子も、こう、愛してもらえるような。てま、いわゆる先生が言いたかったのは「世の中に人ってそんな悪くないよ」と。いうところが、いた言いたかった。「人間ってそんな悪くないよ」っていうところを、こう、言いたいがために、まあ、バイキンマンをそれほど、ま、悪役にしなかったというか、ま、チャーミングなところがあるっていうか、まあ、ね、こう、ずるいとこはあるんだけど、かといって、あの、悲しい時もあるしみたいな、うん、その
うん。 うん。 ふん。 ふん。 ああ、はい。 あ、うんうんうん。
悪役でも、うーん、ま、まあ、違った、そういうね、違うとこもあるんだよっていったところも描きたかったということらしいんですよね。
へえ、うん。 すごく考えて作られてたんですね。全然知らなかったです。うん。
うーん、そうなそうなんですよ。なんか私もそれ聞いて、すごい感動しちゃうというか、なんかうん、なんかうん。で、なんか、そうですね、先生が、まあ、やっぱり、その、年をいってから、描かれたものだからこそ、ま、色々そういった深いことも、入れられたんじゃないかとと思うわけですね、私からするとやっぱり。
<laughs> ですよね。うん。 うんうん。 はい。 うーん。ああ。 そうですよね、やっぱり長く生きた分の経験で、色んな人に出会われてあの、悪い人ばっかりじゃないなって思われたんですかね、きっと。
うん。 そう、そうなんです、うん。 うん、そううん、そうなんだと思うんで、悪い人でも、やっぱりいろんな出来心もあるしっていう、こう、許すっていうところが根本にあって、あのそう、で、そうですね、なんで、こう、なんですかね、やっぱり、う、これがもしね、やなせ先生が20代頃に描いてたらまたちょっと違う話になったのかなとも、ね、思ったり。
うん。 うん。 はい。 うん。<laughs> 確かに。
うーん、でうーん、なんかねそういう意味ではすごいアンパンマンって深い、深い話だなってちょっと泣けてきちゃうんですけど、うん。ね、私そう、そうなんです。なんかね、うん、私、ま、子供が、あの、い小さい頃にアンパマンを初めて、こう、一緒に見てでもほそれこそそれまで若かったりしたので、ま、アンパマンまず話を聞いても見ないですよね。
そうですね、へえ。 うん。 すごい <laughs> すごい深い話です、うん、おもしろ話で、はい。 うん。 あ、はい。 うん、うん。 そうですよね、うん。
うん、で、初めてねアンパンマンを見て、で、アンパンマンのね歌を、あの、聞いた時にもう涙が出ちゃったんですね。あまりにも純粋で。うん。
うん。 ん。<laughs> 分かります、結構感動的な歌詞ですよね。
そうなんです。そう元気が出てそうあ、あ、アンパンマン優しい君はみたいなね、ほんとに優しい、でしかもそう
うん、元気が出るというか。 うーん。 うん、うーん <laughs> ほんとに優しいすごい。
そう、で、やっぱりそういった悪役をほんとに嫌いになるような悪役を作るんじゃなくて。うん、愛される、ま、どっちかっていうと、うーん、ま、しょうがないな、この子はみたいな感じで愛せる役悪役を作ってくれたのもアンパンマンの、おこう、お話ならではだなってちょっと思いましたね。うん、うん。
ええ、はい。 うん。 うーん。 うーん、うん。 うん。 お、ななるほど。やっぱりそういう見方って、こう、大人にならないとなかなか分からないですよね、でもでも子供たちにすごい受け入れられてるっていうのは、なんか不思議なんですけど、でも人間の普遍的なところがなんかあるんかね？
うん。 そうですね。 うん。でも不思議ですねうん、でも、あ そう、あ、そうだと思います。私もその人間的な普遍ってね、おっしゃいましたけど、やっぱり子供たちにもそういうところが伝わってるのかなってちょっと思いましたね。やっぱりすごい寛大なというか、も、ほんとに優しいアンパンマン、で、騙されちゃうというか、いやいや、騙されてるというか、まあ、バイキンマンに騙されるというか、いやいや、知ってのことでさらにその上手を行く優しさっていうか
うん。 はい。 うん。 うん、うん。 うん。 うーん、すごい。<laughs>
うん、なんね、そういうところも子供はね、意外に分かってるんじゃないかなって、うん、思いますね。で、あと、ね、自分のパンま、自分の頭ちぎってあげるわけですから、結構すごいですよね考えると。うん、そうね。
なんかはい。 そうですね、うん。 うん。 <laughs> そうですね。なんか私も大人になって見ただけだったので、その友達のこど子供と一緒に見たんですけど、そん時にあんまり、うーん、ま、普通に、こう、勧善懲悪というか、ヒーローがね、あの、悪いのと戦って倒すっていうイメージで、そんなに、こう、深い意味があるっていう風に分かってなかったんですけど、今、はい、お話を聞いたら確かにそのなんか人間も、こう、悪い面といい面がある人がたくさんいるし、うん、なんかアンパンマンがそれを優しさで包んであげるてるっていうのがなんか聞いててすごい感動しました <laughs> はい。
うん。 うん。 うん。 ええ。 そうですね、ちょっとうん。 うん、そうですね、うん。 そう、うん、うん、感動しますよね。なので、なんだったら大人が見てもいい、あの、漫画なのかなって、アニメなのかなってすごい思いましたね。うん、それを見て。で、なんかうーん、ありますよね、そういう許すとか、この寛大さとか優しさとかってなかなか、うん、大人でもできないことなのでちょっと、見習いたいなっていう風にちょっとおもし思いましたかね。うん、うん。
うん。 うーん、んん。 そうですね、なんか大人も学ぶところがありそうですよね。 うん。 うん。 そうですね。いや、やなせ先生がすごいですね、やっぱり。そういうの考えてされてるっていうところが。
いや、すごいですね、やっぱり。 うん、そうですね。で、やっぱり、あの、すごく、ま、それは奥様の話とかも、もうする番組だと奥様が、こう、うーん、乳がんになられて亡くなるってしまうんですけれども、うん、んだけどその奥様もものすごくそのやなせ先生が仕事できるようにすごく、うん「嫌な仕事だったらもう辞めな辞めな」って言って、で「でも食べていけないからどうする？」っつったら「いいよ、私が働くからいいよ」って言ってくれるような、そう、奥様だったらしいんですね。
はい。 あ、そうなんですね。 うん。 ええ、ええ。 めちゃくちゃ素晴らしい奥様ですね。
うん、すごいですよね。なんか普通だったら旦那に、いや、働いてもらわなきゃこまま困りますよぐらい を「いいよ、いいよ」って「好きな仕事しな」って言ってくれる奥さんだったらしくて、いや、も、それもアンパンマンってオクサマンから来てんのかなとか色々思って。うん。ね。ね、奥様の、こう、寛大なところが、うん、あってってとこなのかなと思ったりとか、なのでね今から、うん、アンパンマンの見方が変わりましたかね、ちょっと。
へえ。 う <laughs> うん、へえ。 <laughs> ああ、そうかもしれないですね、確かに。 あ、あ、もうすごく、はい、私は聞いてるだけで、アンパンマンの見方が変わりましたかなり。
うん。 で、そう、すごい感動する。うん、バイキンマンバイキンマンで色々あるからっていうところがあって、憎めないなってすごい思いましたね、こう、悪役だけど。うん、うん。
<laughs> うん。 そうですね。もうバイキンマンの見方も、もうほんとに変わりました、これから、はい、うん。
そうですね。ちょっと多めに見てあげてっていうところもありつつって感じですかね。うーん、はい。
<laughs> ですね。はい、あの、バンバイキンマンの話からアンパンマンの、あの、話の深さまでありがとうございました面白かったです。
はい、どういたしまして。